जी, पर्यावरण आज के समय में, आज के दौर में कहीं न कहीं एक अहम मुद्दा हो गया है क्योंकि इसी से जीवन है। और अ अ, हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, कहीं न कहीं हम अ, पर्यावरण से दूर होते जा रहे हैं, उसको घटाते जा रहे हैं और अ, बहुत कम मात्रा में है जो हमारे पास अब कई ऐसा कह सकते हैं कि बचा है। क्योंकि लोग बढ़ते जा रहे हैं और कहीं न कहीं ये बिल्डिंग्स और और ज़्यादा घर और ये सब फैलते जा रहे हैं, फैक्ट्रीज़ फैलते जा रही हैं, नदियाँ गंदी होती जा रही हैं इन सब के चक्कर में। जी, तो कहीं न कहीं इंसान जो है एक ये कहें कि अजीब तरीके से आगे बढ़ रहा है या एक मैं तो मुझे लगता है ऐसा कि बेहूदे तरीके से आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे में भारत तो जो है त्योहारों का देश है और देखिए ऐसे में हमारे यहाँ दिवाली, अभी हाल ही में दिवाली गई है। तो मतलब पटाखे तो पूरे भारत में फटते हैं, है ना? तो उन पटाखों को बनाने के और वो फैक्ट्रीज़ में बनती है तो काफ़ी प्रदूषण होता है। और होली में भी देखिए रंग बनते हैं तो रंग पूरे उसमें फैल जाता है, हर जगह फैला होता है, फिर दशहरा आता है उसमें भी पटाखे फूटते हैं। तो पटाखे तो और एक ऐसा हो गया कि शादियों में भी फटते हैं एक अहम वो हो गया है। तो
अच्छा। वो। जी। हुँ, जी।
इन इन सबको काबू करने के लिए ओ मतलब और यो कि ये अ, कायदे में हो, क्या उपाय किए जा सकते हैं आपके हिसाब से?
हुँ, देखिए, अगर मैं आपको बताऊँ, तो त्यौहार तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, जो हमारे देश की एक परंपरा को देखिए, दर्शाती भी है। क्योंकि जो त्यौहार है देखिए, वो तो बरसों पुरानी रीत है कि जो चल रही है, और जो लोग हैं, इन सब चीज़ों को जो है, मनाते हैं, और इससे देखिए, काफ़ी ज़्यादा एक जुड़ाव, देखिए, चीज़ों में रहता है। तो ऐसे में देखिए, कई लोग हैं जो कहते हैं इसके विरुद्ध रहते हैं कि, जैसे दिवाली आ गया, तो इसपे जो है, आप बिल्कुल जो है, पटाखे ना जलाएँ। पर्यावरण को ऐसा प्रदूषण होता है, कभी कुछ होता है। तो देखिए, ऐसे में लोग जो हैं आधे विरोध में आते हैं, और आधे जो हैं, वो बिल्कुल उम, फ़ॉलो कर लेते हैं इन सब चीज़ों को कि, ठीक है, भई। हाँ, सही कह रहे हो आप। और कई लोग, देखिए, मानते नहीं हैं। तो ऐसे में, मैं देखिए, मेरा सुझाव तो ऐसा रहता है कि बिल्कुल, जो लोग हैं, वो सोच-समझ के देखिए, इन सब चीज़ों के बारे में सोचें, और इतना ज़्यादा मतलब पटाखे तो, देखिए, आप फोड़िए। मैं ये नहीं कहूँगा कि पटाखे मत फोड़िए, क्योंकि ये आपकी परंपरा को देखिए, दर्शाता है और आप बिल्कुल इनके बारे में, देखिए, ये सोच के चल सकते हो। पर
हुँ। हुँ। जी। हुँ, हुँ। अ, हाँ। हुँ। जी। हुँ, हुँ। हाँ। हुँ, हुँ। जी। हाँ। जी, अ, देखिए अ, पटाखों पे एक अभी प फोड़िये पे एक मुझे सवाल आ गया कि देखिये, मतलब बिल्कुल, दिवाली हम इसलिए मनाते हैं कि अ, राम जी अयोध्या वापस आए थे। तो है ना? और उस समय मतलब दीयों का चलन तो है। कहीं न कहीं, आपको ये नहीं लगता कि प पटाखे वग़ैरह हैं, ये वेस्ट से प्रभावित होके आ गए हैं, इन्हें डाल दिया गया है, हमारे अ, हमारे कल्चर में ये है नहीं?
बताइए। हाँ। बिल्कुल। तो देखिए, जो ये पटाखे वगैरह हैं, ये तो, देखिए अ, मुझे नहीं लगता कि किसी और जगह से ही आए हैं, क्योंकि देखिए, दीप जलाना भी देखिए, होता है एक। ऐसा नहीं है कि पटाखे ही आप जला सकते हैं, आप दीये, दीप वगैरह भी जला सकते हैं। दीप जलाने हो गया, घर की सफाई करनी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, पर्यावरण से जुड़ी च चीज़ें हैं, कह सकते हैं आप। ऐसे में, देखिए, मुझे लगता है कि देखिए, जब दिवाली होती है, या कुछ, ऐसा कुछ, और परंपरागत चीज़ होती है, तो देखिए, क्या होता है कि सभी भाई-बहन, सभी लोग, जो लोग हैं, वो देखिए अपने घर आते हैं। तो ऐसे में, देखिए, घर आप जब आओगे, तो अगर आपको पर्यावरण प्रेमी बनना है, तो देखिए, आप क्या कर सकते हैं कि आप उसमें मिलके ना, पेड़ वगैरह लगा सकते हैं। तो एक पे पौधारोपण हो गया, घर में बगीचा बना सकते हैं, तो उससे भी, देखिए, काफ़ी अच्छा एक जो है, अनुभव एक ही चीज़ों को लेकर रहता है, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जिसको आप कर सकते हैं। जैसे होली हो गया, तो होली में तो मुझे नहीं लगता है कि इतना ज़्यादा कोई प्रदूषण होता है, होता है कि आप पानी का देखिए, जो उम, बचाव है, आपको ज़रूर करना चाहिए। आजकल पानी की देखिए, कितनी किल्लत है, जो चल रही है, बिल्कुल। पर जो त्योहार है देखिए, वो भी देखिए आपको मनाने चाहिए और इसका सब चीज़ों का ध्यान रख के मनाने चाहिए, बिल्कुल।
हुँ। जी। हुँ। हुँ। हाँ। बिल्क हुँ। हाँ। हाँ। हुँ, हुँ। जी। हुँ। हाँ। हाँ। जी, जी। हुँ, हुँ। तो अ, देखिए अ, सबसे अ, ऐसे समय में त्योहारों में चुनौतियाँ क्या आती हैं अ, पर्यावरण के लिए आपके हिसाब से?
देखिए, अगर मैं आपको बताऊँ तो ऐसे चुनौतियाँ तो काफ़ी सारी रहती हैं पर्यावरण के लिए, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि आजकल जो प्रकृति है उसके बहुत ही बुरे हाल हो चुके हैं। लोग जो है बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं इन स अ, बातों के ऊपर कि कैसे जो है उनका जो है ध्यान रखना चाहिए, कैसे जो है सारी चीज़ें करनी चाहिए। लोग अपना ही देखिए, मैं जो मतलब है वही चीज़ें कर रहे हैं, जैसे किसी को, अगर लकड़ी चाहिए तो पूरा पेड़ ही काट के ले जा रहे हैं, मतलब उनको कोई दिक्कत नहीं है। किसी को घर बनाना है तो वो फिर अपना देखिए पूरी सारी चीज़ें कर रहा है, तो ऐसे में बहुत एक अ, देखिए दबाव इन सब चीज़ों का रहता है और मुझे लगता है कि ज़रूर इसके ऊपर कुछ ना कुछ देखिए कदम इंसान को देखिए उठाने चाहिए वरना जो है ऐसी सारी चीज़ें होती ही रहेगी।
हुँ। हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। हुँ। हाँ। हुँ। उ, जी। हुँ। हुँ, हुँ। नहीं अ, मेरा सवाल था कि अ अ, जैसे ये बताया आपने कि त्योहारों में क्या चुनौतियाँ आ जाती हैं? जैसे होली में क्या चुनौतियाँ आ जाती हैं? दिवाली में क्या चुनौतियाँ आ जाती हैं पर्यावरण के लिए या दशहरा पे क्या चुनौतियाँ आ जाती हैं?
देखिए, अगर चुनौतियों की बात की जाए तो वैसे तो काफ़ी सारी चुनौतियाँ रहती है, जैसे आजकल आप वायु प्रदूषण के बारे में देख रहे होगे कि जो दिल्ली वगैरह जैसे स्थान है आपके पास, तो वहाँ पर क्या है कि देखिए अ, ए जो एयर क्वालिटी है देखिए वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब एक हो चुकी है। तो, उसमें देखिए ये जो एक प्रभाव है सभी को काफ़ी ज़्यादा देखिए देखना पड़ रहा है, एक जो एक अच्छी साँस है उसके देखिए लोग तड़प रहे हैं बिल्कुल। उम, तो देखिए ऐसे में आपका देखिए वो बनता है कि जब आपको पता है कि आपके शहर में ऐसे हाल है, तो फिर आप जो है बिल्कुल ध्यान रख के यह चीज़ें कर सकते हैं। जैसे आपको पता है ऐसी सारी चीज़ें हो रही है आपके आस-पास तो आप, कम पटाख़े चलाइए अम, या चलाइए ही नहीं, उस जगह ऊपर लॉकडाउन आप कर सकते है जो मुझे लगता है या ऐसी कुछ परिस्थिति बना देनी चाहिए जिसकी वजह से जो है, चीज़ों से बच के रह सके और जो है ऐसी कोई अप अ, जो न स्थिति है, वो फिर दोबारा ना बन पाए, जिससे लोग जो है सोच-समझ कर जो है चीज़ें कर पाए।
जी। हुँ। हुँ। हुँ। हाँ। ऑक्सीज़न की बहुत हाँ। हुँ। जी, जी। जी, जी, तो अ, जैसे कि रोज़मर्रा में मतलब क्या-क्या छोटे बदलाव या शुरुआत किए जा सकते हैं? ये कि पर्यावरण सही रहे, अच्छा रहे?
देखिए, ऐसे बहुत सारे जो मैं कहूँगा ऐसे हैं बदलाव जो आप लेकर आ सकते हैं। क्योंकि ये व्यक्तिगत रूप से देखिए शुरुआत तो आप इन सब चीज़ पे देखिए कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये अगर पूरा एक समुदाय जो है इसी के ऊपर अगर वो कुछ कदम उठाए तो ही वो ऐसा नहीं होता। बिल्कुल अगर छोटे-छोटे जो कदम हैं अगर वो भी देखिए उठाए जाएँ तो ज़रूर एक बड़ा बदलाव भी हो सकता है। जैसे आप घर में देखिए अपने छोटे-छोटे गमले लगा सकते हैं पहले और जो है उनको देखिए रखिए उससे जो है घर में काफ़ी अच्छा आपका एक वातावरण रहेगा। हवा इधर-उधर जाती रहेगी और आपको देखिए उ कहते भी हैं कि पौधों से देखिए जो अ, एयर क्वालिटी है वो भी देखिए थोड़ी बहुत सुधर जाती है घर के अंदर। तो एयर प्रो व प्यूरीफ़ायर लगाने की भी देखिए इतनी ज़्यादा जो है कई बार ज़रूरत-सी नहीं पड़ती है। बिल्कुल आप जो है इन सब चीज़ों को कर सकते हैं। तो ये छोटे से स्टेप्स हैं जैसे अ, प्लास्टिक का भी आजकल काफ़ी जो है प्रचलन चल रहा है कि लोग जो है उसको इस्तेमाल कर रहे थे। तो उसको भी थोड़ा-सा आप सोच समझ के जो है चीज़ें कर सकते हो। तो उसपे भी ध्यान दिया जा सकता है जो मुझे लगता है।
हुँ, हुँ। उ, जी, जी। उ, हुँ। हुँ। हुँ। हाँ। हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा कई बार ऐसा हो जाता है ना कि अ, लोगों को समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि अगर आप जाके क बोल भी दें, अगर जैसे कि आप दिवाली में बोलें कि भाई अ, न इतने मत फोड़ो या कई लोग तो ऐसा होता है कि 3-4 दिन पटाखे फोड़ते रहते हैं। तो उनको समझाओ तो ब बोलते हैं कि हमारे ये होता आ रहा है, चलता आ रहा है, ऐसा ही होता है। तो आप क्या सुझाव देंगे या आपको जब किसी को समझाना हो तो ऐसे में आप कैसे समझाएँगे?
देखिए, मैं तो इतना ज़्यादा नहीं समझाऊँगा क्योंकि देखिए त्योहार है, इसपे अ, जो है अगर आप खुशियाँ नहीं मनाएँगे तो ओ तो ये त्योहार किस बात का हुआ? तो जिस एरिया में मैं रहता हूँ, हमारे यहाँ तो देखिए नहीं है। तो ये तो आपकी परिस्थिति और आपका एनवायरनमेंट कैसा है, उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। कि ज अगर आप जैसे दिल्ली जैसे महानगर में रहते हैं जहाँ इतना ज़्यादा हज़ार प्लस देखिए वो चल रहा है, तो ऐसे में तो बिल्कुल सलाह कोई भी नहीं देगा आपको कि आप ऐसी जी जो है गतिविधियाँ वहाँ पर करें। क्योंकि उसकी वजह से आप भी देखिए अपने आप भी परेशान होंगे और दूसरों को भी करेंगे पर देखिए जिस अ, जगह कि अगर क्वालिटी अच्छी है, जहाँ पर जो है 50-60 के आस-पास देखिए एयर क्वालिटी चल रही है, तो वहाँ पर आप थोड़ा बहुत देखिए चीजें कर सकते हैं। पटाखे चला सकते हैं, वहाँ तो आपको देखिए कोई नहीं रोकेगा और और कोई इतना प ज़्यादा बैन वगैरह या ऐसी कुछ चीजें भी नहीं है, कि आप ऐसा करना करना ही पड़े आपको चीज़ों को लेकर। तो ये देखिए आपकी परिस्थिति पर ही ज़्यादा डिपेंड करता है।
हुँ। जी। हुँ, हुँ। जी। हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल हुँ। हुँ। हुँ। जी। जी। और आपको क्या लगता है कि जैसे अब अलग-अलग कम्युनिटीज़ हैं, तो उनको क्या स्टेप्स लेना चाहिए? जैस म वो मन पि क्या जैसे कि अब मस्जिद वाले हो गए या मंदिर वाले हो गए, या गुरुद्वाले गुरुद्वारे वाले हो गए, उनको उनके क्या अ, वो बनते है कि वो किस तरीके से, जो है, पर्यावरण को बचाने के लिए, एक संदेश दें लोगों को, जिससे कि अब ऐसा होता है ना कि कुछ लोग अब मतलब अ, बहुत ज़्यादा रिलीजियस रहते हैं, तो कहीं न कहीं उस वे में जो है सुन लेते हैं। तो आपको किस तरीके से लगता है कि अगर इस तरीके से बोला जाए, रिलीजियस वे में, या शायद हो सकता है कि कोई अ, मतलब जो गुरु हैं या कोई बाबा लोग मानते हैं उनको वो बोलेंगे तो शायद सुनें। तो आपको क्या लगता है, ऐस क्या उपाय किया जा सकता है?
हाँ जी। देखिए, उम देखिए, ये भी काफ़ी अच्छा एक वो प्रश्न है, क्योंकि हाँ, कई लोगों का रहता है, क्योंकि वो काफ़ी अच्छे से देखिए, लोगों को इन्फ्लुएंस कर लेते हैं, अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं या उनसे जो है बातचीत लो ए जी, चीज़ों को लेकर जो है कर लेते हैं। तो ऐसे में ज़रूर, उन्हें भी कुछ कदम उठाने चाहिए पर मुझे नहीं लगता है कि भार अगर हम भारत देश की बात की जाए, तो यहाँ पर कोई ऐसा कदम उठाया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे कोई कुछ नहीं करता है बिल्कुल, चाहे बाबा लोग हों या कोई भी हो तो किसी को कुछ नहीं पड़ा है यहाँ पर। तो वो सोचते भी नहीं हैं इन सब बातों के बारे में। जो मैंने देखा है, कि अ, जैसे बड़े-बड़े जो हीरो वगैरह रहते हैं, एक्ट्रेस रहते हैं, तो इनको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है देश के बारे में, मैंने जहाँ तक देखा है। तो क्योंकि ये ज़ कभी अ, पोस्ट भी नहीं करते इन चीज़ों को लेकर। बोलते तो हैं कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, पर खुद से वो कभी प्रयास भी नहीं करते। तो मुझे लगता है कि एक वो
हुँ, हुँ। हुँ, जी। हुँ, हुँ। हुँ। हुँ। जी। हुँ, हुँ। हाँ, हाँ। हुँ। जी। हाँ, हाँ। देखते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इनकी इनकी क्या ज़िम्मेदारी होती है? इनको क्या करना चाहिए? तो या ये तो आपने अच्छा बताया कि अ, ये चीज़ें ये नहीं करते हैं, लेकिन आपके समझ में, आपकी राय में इनको क्या करना चाहिए? ये बताइए।
हुँ, देखिए मेरी राय में तो ऐसा रहता है कि इनको भी ज़रूर देखिए, कुछ न कुछ कदम जो है, वो उठाने चाहिए चीज़ों को लेकर। क्योंकि अ, जब तक देखिए, जो अग कहते हैं ना, जैसे कि अगर लीडर जो है, वो अगर वो ही कुछ नहीं करेगा, तो अगर वो सेना के आगे नहीं चलेगा, या सेना को कुछ बताएगा नहीं, तो ऐसे-कैसे चलेगा फिर? तो ऐसे में देखिए, उनको जो है, खुद से अगर अब इन सब चीज़ों को बढ़ावा अगर देना है, तो ज़रूर उनको भी कुछ ना कुछ छोटे कदम जो है, उठाने चाहिए और तभी जो है, ऐसी चीज़ों का जो है, बढ़ावा देखिए, मिलेगा और वो कुछ न कुछ करेंगे।
हुँ। हाँ। बिल्कुल। सही बात। हुँ। जैसे मतलब कुछ उदाहरण उदाहरण अगर दें आप।
तो जैसे अगर मैं उदाहरण के बारे में मैं आपको कुछ बताऊँ, तो जैसे वो अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज़ और पोस्ट वग़ैरह करते हैं तो देखिए, वो क्या कर सकते हैं कि वो सही में, सच्चाई में जो है, कम से कम 100 लोगों को अपने साथ ले जाकर जो है, पेड़-पौधे लगाएँ, या कुछ अ, ऐसी कोई आर्गेनाइज़ेशन को फंडिंग कर लें, जैसे होते हैं आजकल ना, काफ़ी अ, काफ़ी सारी आर्गेनाइज़ेशन हैं, जिसपे आप जो है, पैसा देकर जो है, उनकी मदद इन सब चीज़ों की मुहिम के तहत कर सकते हैं। तो उनके पास, देखिए, पैसा भी, देखिए, ठीक-ठाक रहता है। ऐसा नहीं कहूँगा क्योंकि देखिए पैसा तो अपनी जगह है। तो पैसा भी इसपे थोड़ा मायने रखता है।
हुँ। हाँ, हाँ। जी। जी, प्रमोट कर सकते हैं, जी। हुँ, हुँ। हुँ। अ, दि कहीं न कहीं, लेकिन अ, ये भी देखा जाता है कि देखिए, ये लोग पेड़-पौधे तो लगाते हैं, लेकिन साथ में ये लोग खुद जो हैं, इस तरीके के कई बार, जैसे अ, एक प्रियंका चोपड़ा का बयान हुआ था, रिलीज़ कि पटाखे अ, नहीं फोड़िए, इससे प्रॉब्लम होती है लोगों को। उन्हें खुद दमा है, लेकिन उनकी फिर एक वीडियो वायरल हुई थी, एक फ़ॉटो वायरल हुई थी, जिसमें वो सिगरेट पी रही थीं। तो ये सेलिब्रिटीज़ की अ, तो एक ये ये भी इनका अ अ, दोहरापन रहता है। तो इसपे क्या कहना है आपका?
हुँ। हाँ, बिल्कुल रहता है, क्योंकि देखिए वो किसी के गुलाम वैसे तो नहीं है, क्योंकि और ये सब का हक है, हमारे देश में तो अगर कहा भी जाए, तो जब से देश आज़ाद हैं तो हम किसी को कुछ कह भी नहीं सकते हैं। तो, ऐसे तो आपको कई प्रकार के लोग मिल जाएँगे, ऐसी सारी गतिविधियाँ कहने वाले कि ऐसा-वैसा ना करो, ऐसा करो, पर खुद वो कुछ करते नहीं है। तो ऐसे तो नेता भी ऐसे ही है सारे के सारे। तो और काफ़ी सारे ये देखिए इनका अपना व्यक्तिगत रूप है, पर कई अच्छे भी है जैसे काफ़ी अगर आप देखोगे जैसे अ, दीपिका पादुकोण हो गए या कुछ और एक्ट्रेस भी है जिनके नाम मुझे याद नहीं है, पर उन्होंने काफ़ी अच्छा किया है। वो मतलब ये तो देखिए इसका तो कुछ ऐसे-वैसे रिलेशन इतना ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि अगर उन्होंने देखिए ये चीज़ कही भी होगी, क्योंकि पटाखे ना फोड़ो, तो उन्होंने देखिए इस संदर्भ में ही कही होगी कि जगह के हिसाब से, जैसे दिल्ली वग़ैरह जैसा कोई ए अगर अ, जगह हो तो देखिए वहाँ पर कितना नुकसान हो जाता है चीज़ों को लेकर और भी कोई और भी बहुत सारी जगह हैं। दिल्ली ही नहीं, हरियाणा और उसके और बॉर्डर के एरिया हैं उनपे भी प्रभाव काफ़ी ज़्यादा जाता है और जैसे देखिए पानी भी ख़राब हो जाता है, देखिए, कई जगह तो आप देखोगे पॉल्यूशन भी इससे ज़्यादा बढ़ता है। अब क्या है कि पॉल्यूशन भी तो बढ़ेगा ही, जब ये सारी चीज़ें हो रही है, तो ज़रूर इसपे कुछ ना कुछ कदम उठाने चाहिए।
जी। हुँ। हुँ। उ, जी। हाँ, हाँ। उ, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। हुँ। हाँ, बिल वही। अच्छा प प्रशासन की बात की आपने तो आपको क्या लगता है प्रशासन के अ, क्या मतलब एक ज़िम्मेदारी रहती है कि उनको क्या करना चाहिए? क्योंकि उनको तो जनता खड़ा खड़ा करती है, बनाती है। तो कहीं न कहीं वो ज़िम्मेदार होते हैं, तो बिल्कुल उनको कदम उठाने चाहिए। तो आपके हिसाब से क्या लगता है उनको क्या कदम उठाने चाहिए ऐसे समय पर?
हुँ। देखिए, वैसे कदम की बात की जाए तो अ, सारे कदम जो है अ, कुछ 90% जो मैं कहूँगा वो कदम इन्ही को देखिए उठाने चाहिए और पढ़ते भी हैं, उठाते भी हैं। क्योंकि काफ़ी सारा इनका वो एक रहता है क्योंकि इनके पास पॉवर होती है। इनको देखिए एक तो टैक्स का इनके पास पैसा भी रहता है। क्योंकि एक पैसा भी बहुत बड़ी चीज़ है, हर चीज़ को करने में। क्योंकि अगर आपके पास पैसा ही नहीं होगा तो फ़िर आप कैसे करोगे किसी चीज़ को? तो एक फंडिंग भी चाहिए होती है, तो ऐसे में देखिए जनता
हुँ, हुँ। हाँ, बिल्कुल होते। हुँ। जी, जी, जी। हाँ। इन पै पैसा तो पैसा तो बिल्कुल पब्लिक का ही है, वो पैसा उनका तो नहीं है। हाँ, हाँ प पॉवर उनके पास है जी। हुँ।
जी, तो बिल्कुल हाँ तो पॉवर है जैसे अ, आजकल तो देखिए आप देख भी पा रहे होगे कि कचरों की गाड़ी अब तो आने लग गई है। वरना पहले तो लोग जो है सड़कों में ऐसे ही फेंक दिया करते थे। तो उसकी वजह से काफ़ी अ, वो रहता था इधर-उधर की कचरा ही कचरा। पर आजकल काफ़ी अच्छा बदलाव हुआ है जब से नई सरकार ये आई है तब से ही थोड़ा-सा इनके ऊपर कम से कम ध्यान दिया जा रहा है चीज़ों को लेकर। पहले तो नहीं इतना ध्यान नहीं दिया जाता था, बिल्कुल जो चल रहा है बस चल रहा है। और बाकी विकास भी हुए हैं ऐसा नहीं है कि विकास खाली अभी हुआ है ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। विकास पहले भी हुए हैं पर उम, वहीं है कि सबका अपना-अपना नज़रिया रहता है।
हाँ। हाँ। हुँ। जी, जी। हुँ। हुँ। जी। हुँ। जी। जी, जी। हुँ, जी। तो चलिए अ, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे वार्तालाप करके। उम्मीद करता हूँ कि आपसे फ़िर से बात होगी तब तक के लिए शुभरात्रि। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
हुँ, जी आपका भी शुक्रिया जुड़ने के लिए और धन्यवाद वा वार्तालाप के लिए भी।